Senti ti volevo chiedere, ehm, visto che, uhm, tutti ha hanno contatti con i social, che tipo di contatto tu avevi con i social, che tipo di rapporto? E quanto i social influiscono nella tua informazione? Cioè se ti capita effettivamente di, ehm, rivolgerti a loro per capire quello che succede nel mondo.
Sì. Ehm, allora assolutamente e purtroppo, ehm, un po' motivata per il lavoro, un po' per i tempi, ehm, sono social-dipendente. Devo ammetterlo, come tanti. Appena mi sveglio la prima cosa che faccio guardo il cellulare. Do un'occhiata alle notifiche dei social, guardo le notizie del mondo, e poi passo tipo a Instagram piuttosto che che TikTok ecco. Ehm, sì, ehm
Mh. Ah, okay! Okay. È come u un t cioè di appunto tu parli di dipendenza perché ti rendi conto che sia una cosa che non è funzionale per te oppure perché sai che potrebbe essere diverso, potresti farlo in maniera diver
No, no. Non è uhm, per me non è una sorta di di dipendenza perché mi è capitato in vacanza che non avevo il collegamento internet e riuscii ugualmente a stare sì s però <chuckles> quando c'è la settimana lavorativa tra i messaggi che guardi per il lavoro poi di sicuro ti capita di dare un'occhiata poi a ai social. Quindi quando prendi tipo il caffè, ti informi e guardi i social. I social sono.
E stavi bene lo stesso. <giggles> Okay. Quindi è un po' come un rito di di risveglio prendere subito contatto con quello che ti aspetta durante la giornata. Ma lo fai ancora che sei a letto, oppure come mi stavi dicendo, mentre ti approcci magari alla colazione, mentre ti fai il caffè?
Sì. S Guarda lo faccio in più momenti, ma ti dico anche perché lo faccio. È vero che, è diseducativo e controproduce ma lo faccio anche per svegliarmi. Perché la sveglia la mattina è sempre molto presto, alle 5 del mattino, e quindi il caffè e la doccia non bastano. <chuckles>
Ah. <chuckles> Ah beh, allora somma, okay. Ci vuole qualcosa di un pochino più, ehm, che agisca sul cerv sui ricettori del cervello, quindi vai direttamente sui colori, e sulle applicazioni che risvegliano un po' il meccanismo. Ehm e cosa guardi, appunto guardi contenuti, o vai proprio per esempio ci sono alcune persone, che hanno come routine del mattino, sì, guardare i social, ma andare sulle pagine magari dell'informazione, per cui giornali, riviste, questo genere di cose qua, tu tu invece che cosa cosa
Capito? Esatto. Sì. Sì, sì, sì, sì. Ecco poi Ah, io faccio io faccio un po' di tutto, perché allora ci sono tante testate giornalistiche del quale non mi fido. Perché ogni tanto arrivano questi pop-up con queste notizie bislacche, stranissime e se sì, guarda veramente è tipo mucca che sa contare, ma si cose veramente fuori <chuckles>
Mh. <chuckles> Ah, sono i clickbait, magari che incuriosiscono, ma non sono delle notizie vere, chiaramente sono fatti per okay, okay. Quindi e escludi quelli che ti che ti vedi arrivare
Sì, sì. Esatto. Sì. Sì, sì assolutamente. Perché secondo me anziché farci andare avanti ci fanno andare indietro. No, io di solito come fonti ufficiali a me piace moltissimo, ehm, il sito dell'ANSA, ehm, sì, perché secondo me è in forma proprio a 360 gradi, c'è poi la sezione nazionale, ma anche quella internazionale, e la reputo molto interessante, sotto tanti, uhm, aspetti ecco. Io di solito guardo quello, poi vabbè WhatsApp, per vedere i messaggi se qualcuno manda dei messaggi, perché io durante la notte lo spengo il cellulare. Lontano da me e lo spengo sì, sì, sì assolutamente. Ehm, e quindi faccio faccio in questo modo e poi vado sui social. Sì.
<chuckles> Okay. Certo. Ah, okay, okay. E fai un giretto per, magari, approfondire quello che hai visto, ehm, nel sito dell'ANSA, quindi magari potrebbero uscirti dei contenuti legati a delle a delle notizie, piuttosto che a cose, ehm, rimaste in sospeso dalla sera prima che poi ripeschi.
Sì, sì. Poi allora, ehm, diciamo che, grazie a internet abbiamo la possibilità di verificare proprio a 360 gradi una notizia, quindi, ehm, se c'è perché delle volte ne parlano in breve, quindi hai la possibilità, navigando un po' su internet, di approfondire e e questa cosa a me piace molto farlo, proprio per capire: 1 la veridicità della notizia, e e 2 per capire se c'è qualcosa, comunque, di più ecco.
Mh. Certo. Beh, hai detto una cosa interessante, hai detto: "Eh utilizzo internet per verificare le notizie". M mentre alcuni invece pensano che lo strumento di internet non faccia altro che confondere le notizie, no? Tu hai mai sentito parlare appunto di fake news che arrivano dal web, per cui è difficile districarsi tra notizie e notizie. Ecco, tu come fai ad orientarti, per verificare una notizia che magari hai letto giusto sul sito dell'ANSA?
Sì. Uh. Allora, diciamo che lo spacciatore numero 1 di notizie fake è mia madre. <giggles> <chuckles> Sì, sì, sì assolutamente, lei qualsiasi cosa, ma anche la cosa più stupida, tu dici: "Ma come me la puoi gira", lei te la gira uhm, te la gira, e e ti dice: "Hai sentito questa cosa?", E poi tu dopo
Ah quindi ce l'hai anche in casa, perfetto. <chuckles> Forse perché, ha un un approccio nei confronti del della criticità della tecnologia, magari diverso dal tuo, può essere anche questo?
Certo, assolutamente. Lei è meno selettiva oserei dire. Io nel momento in cui, una notizia non mi sento a non mi sembra vera, ne ho il sentore, basta, passo a un altro, assolutamente, uhm
Okay, okay. Invece lei sì beve tutto quanto, e te lo gira ti gira il contenuto. <chuckles>
Sì. Sì, sì. Tra, eh, integratori, notizie di vip, <chuckles> sì, guarda b notizie dal mondo, perché lei coglie anche quello. Delle volte, sì, dai, sorrido quando mi manda quando mi manda queste news. <chuckles>
Ma tu hai provato hai provato a spiegarle come fare a non e ehm, farsi intrappolare, da da queste da queste fake news ehm, oppure proprio non c'è verso di farglielo capire?
Hai voglia voglia, hai voglia. Ehm, ma anche con mio padre: "Allora, se vi mandano, hai vinto 10000 €, oppure il messaggio sto morendo no sono senza eredi, mandami i tuoi contatti perché voglio regalarti", ecco io gli spiego continuamente queste cose, perché assolutamente, è facile imbattersi in cose non vere ecco. E e quindi
<chuckles> Anche perché diventa, anche pericoloso. Cioè, oltre al fatto che <clears throat> non sono vere le notizie, però mi sembra che, sulla base di queste ehm, di questi meccanismi, ehm, ci siano proprio del delle delle truffe. E purtroppo c'è da dire che le persone magari meno abituate ad usare la tecnologia, o che non sono, ehm, culturalmente, ehm, informate sono un pochino più a rischio, ehm
Mamma mia, sì, eh. Sì, sì. Informate. Ah, se continuamente ce lo ripetono, vuol dire che c'è gente che continuamente ci casca. E e quindi è importante proteggersi da queste cose. Allora, i miei genitori hanno una certa età, eh, quindi in un certo qual modo, ho il dovere io e i miei fratelli, abbiamo il dovere, la responsabilità brava sì, perché è facile che comunque rubino dati personali: della carta d'identità, della carta di credito. Eh, poi è vero, sì, puoi annullare, chiedere rimborsi, però intanto cioè se continuano a fare qualcosa, riescono a ad intascarsi, quindi bisogna veramente stare attenti a queste cose.
Sì. Di tutelarli. Ma ecco, i tuoi genitori appunto, do che giustamente tu devi tutelare, perché sono un pochino più anziani. Queste notizie, le ricevono pre esempio, ehm, via WhatsApp, hanno accesso anche loro ai social? Utilizzano i social? Cioè come avviene il meccanismo per per raggiungere, ehm, quell'utenza lì, secondo te?
Allora, allora, ehm, mio padre ha comunque i social, mia madre, lei raggiunge queste fake news chiamiamole così. Perché va spesso su internet, per vedere ricette, e quindi lei ha anche ex colleghe che poi gli scambiano queste informazioni. Quindi, ehm, c'è sicuramente internet, che manda tutti questi pop-up con queste informazioni non vere, e in più ci sono anche gli amici, degli amici, degli amici che mandano anche loro cosa fanno, non è che verificano, non è che selezionano l'informazione, la mandano e basta eh
Okay. Ah. <chuckles> Ah, okay. Sì, è proprio c è, mhmm, come se ci fosse un problema di tipo educativo, ehm, alle volte a ehm, appunto ci lamentiamo, e siamo più propensi a spostare il problema educativo sui ragazzini, che hanno altri generi di problemi con la tecnologia, ma non si pensa invece a quanto la l'apporto delle notizie, possa essere pericoloso per la fascia de degli anziani, perché non hanno quel filtro, magari anche quella malizia di capire
Sì. Deleterio, sì è vero, è vero. Sì, non hanno gli gli strumenti non hanno la malizia brava come dici te, perché, ehm, se ti mandano un messaggio, che ti voglio regalare 10000, ma chi te li regala 10000 eur eh è quello, eh i c'è ancora la gente non capisce che i soldi facili, è impossibile da avere, è impossibile e loro
<laughs> Sarebbe veramente strano, molto strano. Eh, ma infatti a tal proposito, mi vengono in mente anche altre cose, tipo quelle campagne che si leggono nei social, che appunto escono come pop-up ehm, di, ehm, guadagno con i Bitcoin, per esempio, piuttosto che gli investimenti più strampalati. O altro genere di cose, come per esempio le diete miracolose. Cioè sono tutta una serie di contenuti, che vanno ovviamente a colpire le debolezze delle persone, o i problemi delle persone
Sì, sì è vero. È vero. Ma lì c'è il famoso algoritmo, perché comunque il cellulare, ehm, è influenzato da come noi lo utilizziamo. Quindi Google, lui vede che ti piace fare il pollo arrosto, ti consiglierà sempre ricette nuove per il pollo arrosto. E tu in base ai siti dove vai, ti darà pubblicità e informazioni vere, informazioni finte, proprio perché ha ha questo scopo. Vuole che tu passi più tempo possibile a vedere queste informazioni, poi se queste informazioni ti educano o ti diseducano non gli interessa, non gli interessa assolutamente.
Certo. Eh sì. Non è un problema ovviamente sì, sì, è, mhmm, è un po' come, mhmm, essere usati, uhm, come dei dei dati cioè dei dei raccoglitori di dati, dove l'importanza, appunto, come dicevi tu è quella di passare il più tempo possibile, ehm, sulle piattaforme, sugli strumenti, su sui motori di ricerca
Certo, certo, sì, sì. Sì. Sì, sì ma, i più indifesi sono proprio i ragazzini, ehm, ma anche comunque i bimbi, di 10 anni i più piccolini, che hanno in mano questi cellulari, e che li utilizzano nel modo sbagliato, e poi le persone anziane, perché loro hanno magari più tempo, sono in pensione, si annoiano a casa, la televisione non gli va di guardarla, quindi maneggiano questo cellulare. Eh, delle volte, ahimè, purtroppo fanno dei veri e propri danni, a loro stessi Sì, sì, sì, sì.
Mh. Sì. Eh sì. Esattamente, proprio i e credo che la fa come come giustamente stavi dicendo, la fascia degli anziani forse è ancora più a rischio di quella dei dei ragazzini, so perché sono 2 discorsi diff differenti cioè i ragazzini magari sono anche hanno anche più un approccio, ehm, s smaliziato come dicevamo prima, e si fanno comunque ingannare perché non hanno <chuckles> non hanno conoscenza
Sanno tutto, i ragazzini sanno tutto. Ai ragazzini non gli puoi dire niente, perché, qualsiasi cosa tu gli dici: "Già lo sapevo". Mentre mentre gli anziani, li vedo magari un pochino più umili, perché: "Mi dici come si fa, ehm, mi mi guardi un attimo questo". Tra 1000 notifiche, 1000 messaggi, ogni volta c'è un sacco di lavoro su questi cellulari.
<chuckles> È vero. <chuckles> E e poi e poi c'è un'altra cosa da prendere in considerazione, cioè che il loro approccio nei confronti delle notizie, era genericamente il giornale, quindi scendere in edicola, ehm, prendere il giornale, oppure accendere la televisione e ascoltare il telegiornale. Quindi questa nuova modalità, cioè per loro loro ne usufruiscono, come se stessero guardando il giornale, il telegiornale, prendendo per vero tutto quello che arriva, ehm, e fo
Il televi eh, il telegiornale anche, sì, sì. Sì, sì è vero, è vero, non capiscono che è necessario fare una selezione rigorosa. Sì.
Eh sì. Quindi bisogna bisogna molto stare attenti, e sicuramente utilizzare un approccio che è che è un po' quello il tuo di guidarli cercando di educarli e di tutelarli, come giustamente hai detto.
Sì, sì, sì. Ma infatti, limitare limitare l'uso del cellulare, perché dopo un po' ti frulla il cervello, soprattutto i social sì, sì guarda veramente, io infatti una parola che uso spesso è ti frulla il cervello sì, sì, fa ridere, eh. Ehm, e poi verificare ver sempre, verificare sempre, assolutamente.
<chuckles> In effetti è è così. Beh beh direi direi che somma, il l tuo approccio mi sembra molto consapevole, quindi sono sono contenta che nonostante questa routine, magari ti butti subito sui social, però li sai usare in maniera consapevole e giusta. Ehm, io non posso far altro che che ringraziarti per aver risposto alle mie curiosità, è stato molto bello scambiarci opinioni.
Sì, sì, sì, sì, sì, è importante. Guarda anch'io mi sono veramente divertita, ti ringrazio per tutti i vari spunti. Allora a presto.